携帯が多いですね。携帯か、パソコンですね、うん。
あ、うーん。そうなんですね。そしたら、例えば、携帯は、あの、あ、iPhone ですか？それとも違うものでしょうか？あ、そうですね。そしたら、iPhone で、それこそ、その寝る時間にが近くなる、例えば、11時半とかに、もう自動的に、あの、携帯がシャットダウンされるようにするっていうのも手かな？と思いまはい。
うん。 i iPhone ですね。うん。 うん。 <chuckles> なるほど。うん、それは面白いすね。あんまり、そう、す <groans> なんとなく、ぼやっと存在してたんですけど、あんまり使った事ない機能で、うん。確かに、そうですね。なんか、時間設定出来らしんで、どそれちょっとやってみたいですね。<chuckles> そしたら、あの、強制的に、もしかしたらね、誘惑が強かったら、またリレリセットしてね、やっちゃうかもしれないですけど。少なくとも、い一度、こう、オフにするって事は、そこでもう終わりだよっていう合図、いと意識に上がるわけで、うん、それは、ちょっと大切だなって思いますね。うん。なので、こう、スマホを強制的にね、こう、あの、時間になったら、辞めるようになるっていうのは非常に大切ですよね。うん。
ええ。 はい。 そうですね。 はい。 ええ。 うん。 そうですね。うんうん。 そうかもしれませんね。ほんとおっしゃる通り、ね。なんか強制的に閉めても、ね。その、そこで自分が戒められるのかられないのかで、ね。すぐに簡単に継続する事は出来るんですが、ね、ちょっと、あの、線引きにはなるので、いいかなと思いますね。
うん。 <chuckles> まあ、そうですね。うんうん。 はい。 あ、そうですね、線引きになるので、ね、凄くいいのと、うん。なんか、そういうスマホのスクリーンとかがね。こう、睡眠に影響を与えるみたいな事、聞いた事あるので、まあ、そういう意味でも、こう、YouTube を早く止めるのみならず、このスマホによる光の影響をすあの、少なくする為には、やっぱり、うーん、それは、やっぱ使っていった方がいいのかな？と思いますね。その、おっしゃって頂いた、アプリやその機能ですね。うん。
はい。 はい。 そうですね、やはりね。なんか、あの、覚醒作用があるので、ブルーライトは、ね。なんか、やっぱり睡眠の質には凄く関わるので、ね。起きた時のすっきり感とかも変わってくると思いますが、あとは、ね、それを見るのが、もし、暗い中だったりとか、ベッドの中だったりとかすると、ますます、そのブルーライトが目を焼いてる確率が、もの凄く上がるので、ほんとそこはねはい。恐ろしいんです。ええ。なのでね、うん。そう思って頂いて。
うん。 はい。 うん、うん。 ああ、そうなんですか。恐ろしいですね。目を焼いてしまうんですね。<giggles> いや、怖い。うんうん。それはちょっと、よび一層ややめようと思いますね。うん。一応、なんかスマホは、さすがにふ布団の中ではね、見ないようにはしていて、うん。なんか、そこだけはちゃんと出来てるんですけど、ま、<groans> まあ、でもね。やっぱり、ぼーっと、スマホ見ちゃう時が多いので、まあ、布団外の場所で、うん、ちょっと注意していこうと思いますね。うん。あと、そういうね、ブルーライトで、ちょっと焼けてしまって、ちょっと怖いなと思ったんで、確かスマホにですね、こう、ブルーライトじゃないですけど、なんか、カラーから白黒に出来るような機能があったような気がするんで、やっぱ時間になったら、多分、そういうのも設定出来るかなと思うんで、そこら辺を、と光を落としていこうかなと思いますね。
はい。うん、なん はい。 ええ。 はい。 あ、はい。 ええええ。 はい。 ええ。